Ja, ich beides, ich weiß ja nicht genau, was du benutzt.
Ja, ähm. Ja, also, ja, hauptsächlich die Bahn und was mich am meisten nervt, sind die Leute, die manchmal einfach zu laut sind. Ich meine, es gibt manche Leute, die haben Kinder und die Kinder rennen und schreien und man denkt sich, wie
Mhm. Oh, ja. Mhm, kenne ich. <chuckles> Ja. Ja, und die passen überhaupt nicht auf sie auf.
Ja und man ich frage mich wirklich, nervt es die Eltern überhaupt nicht, weil mich nervt das.
<chuckles> Ja, ich frage mich, ob sie abgestumpft sind.
Denkst du? Ich meine, ja, es es es kann natürlich sein, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ein angenehmes Leben ist. Aber, m hm, was nervt mich denn sonst, ist auch Leute, die stinken. Also, tut mir leid, aber wenn es zum Beispiel im Sommer sehr heiß ist und die Leute stinken und ich denke, boah, ich, äh, halte das nicht aus. Und ja, weißt du, was es auch gibt? Es gibt Leute, die, ähm, auf ihrem Handy so Videos abspielen oder Musik hören.
Ja, vielleicht. Ja. Oh, mhm. Oh, ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Oh, ja, wa warum benutzen sie nicht Kopfhörer?
Kopfhörer, dafür sind sie da. Und ich meine, sie sind noch nicht mal teuer heutzutage, also und weißt du was weißt du, was das Schlimmste ist? Es sind noch nicht mal alte Leute, wo du denkst: „Ey, sie wissen nicht, wie das geht.“ Es sind junge Leute, die das machen.
Ja. <chuckles> Ja, das stimmt. Ha. Jüngere, ja. Ja, das habe ich auch schon öfters gesehen.
Und Ja, und manchmal ist es auch Leute, die, ähm, aus anderen Ländern kommen, also, ja, andere Kulturen. Und ich frage mich, ob das einfach akzeptabel is is ist in ihrem Land, weil, also, ich persönlich finde das nicht akzeptabel, weil ich meine, man kann einfach warten, bis man nicht mehr e es ist so was wie eine ungesprochene Regel oder nicht?
Mhm, ja. Ja. Ja, das ist 'ne gute Frage. Mhm. Ja, ich denke schon, ich verstehe das manchmal auch nicht und ich denke, man sieht es immer häufiger, dass Leute einfach ihr Handy benutzen und es auf laut sogar im Flugzeug. Mhm, ja.
Mhm, ja. Mhm. Ja. Mhm. Oh, ja, das stimmt. Und im Flugzeug gibt es auch öfters bei mir habe ich immer das Glück, es gibt ein weinendes Baby und ich fühle mich schlecht für das Baby, weil ich, ähm ich denke, das Baby weint wegen dem Druck oder nicht? Oder? Es, äh, tut wahrscheinlich weh, weil mir tut das auch, ähm, manchmal sehr weh in den Beinen, weil man merkt wirklich, wie meine Beine so keine Ahnung, ob das Blut sich z langsamer bewegt. Ich weiß nicht, es tut weh. Also, kann ich verstehen, dass es für das Baby unangenehm ist, aber das ist auch sehr ärgerlich, wenn man vor hat, 'n bisschen zu schlafen und
Mhm. Ja, ja, ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Mhm. Mhm. M ja. Mhm. Ja, das stimmt.
dann kommt es nicht dazu.